М мне не сложно сделать замечание, да. Я своим, а, знакомым, а, если я такое видел, м, я совершенно чётко, а, дал понять, э, так сказать, э, говорил свою позицию по этому поводу, да, м. Человек мог да, конечно конечно, были такие случаи. И и, ну, человек, так сказать, а, м, постыдившись немножко, так сказать, того, что он сделал, он всё-таки убирал за собой. Но это было после замечания. Но я очень надеюсь, что после таких разговоров человек начинает всё-таки задумываться о том, что он делает, почему он это, м, это сделал, да, почему он просто бросил, ам. Вот это важно.
Мгм, то есть были такие случаи? Мгм, мгм. Мгм, мгм. Мгм. А ты не задавал вопрос, почему он бросил, а? Вот именно услышать от человека непосредственно в тот момент. О чём он думал?
А потому что нет потому что у него нет этой мысли в голове. То есть, нет, он он просто не задумывался никогда о том, что нельзя, а, выбросить, а, мусор без последствий. То есть, если, м, какой-то, э, человек начнёт задумываться, он со временем большая вероятность, что что-то изменится в его жизни, да. Поэтому важно рассказывать.
Ну, на самом деле очень странно, а как это не задумываться? Как не задумываться? Это же не ребёнок 3 лет. Это ребёнок там, и то в 3 года ребёнок уже понимает о последствиях. В 2 года ребёнок там не понимает, э, причинно-последственные связи. А, э, взрослый человек, как может не понимать? Он кинул, кто это должен потом убрать? Как это не понимать?
Мгм. Да-да, потому что его, н, ну то есть, в его представлении, м, его зона комфорта- это, грубо говоря, его квартира. Вот там ещё он может как-то чистоту сохранять, а вот всё, что за пределами, почему-то, а, он не считает нужным. Это кто-то должен. Да-да-да, да, да.
Или они считают, что дворники- это обязаны, да? То есть говорят: "Они т получают за это зарплату, пусть убирают".
Именно именно так и происходит. И он даже как-то не считает и это своей ответственностью. То есть, если он что-то бросил неуважение.
М, это какое-то неуважение уже, неуважение на самом деле. Слушай, спасибо тебе большое за такую интересную тему, что ты поделился, м. Было приятно тебя послушать. Спасибо и всего хорошего.
Да, это очень сложная тема. Спасибо за вопросы. Да.

А, м, ну, я когда в в России жил, да, много таких историй было. И, ам, это как бы вопрос тоже, в том числе, так сказать, а, м, э, контроля над тем, как осуществляется сортировка. Это тоже важный вопрос, и, м, это должно м, иногда это не не делается так, как должно быть, да. Но тем не менее, м, главный вопрос, который возникает при, э, там, сортировке- это, на самом деле, загрязненность этих отходов. Но это совершенно большая другая тема, да. А вот что касается мусора на природе, это, м, ну, действительно, вопрос, м, который, м, сложно, м, решить в очень короткий перспективе. Потому что количество этого, м, этих отходов, этого мусора уже огромное. И, м, ну, т не напасешься волонтеров, как говорится, на это всё. То есть, м, т реа реально, а, то, что хотелось бы, чтобы сделали, да, чтобы просто люди прекратили для начала, а, мусорить. И тогда уже можно заняться вопросом уборки мусора, который есть.
Мгм. Ну, м-да, да. Ну, вот как к ним достучаться, чтобы они как к ним достучаться? Это уже другой вопрос, очень сложный.
А, да, чь ну, так сказать, словами в уши, да и как ещё. Потому что на самом деле, да, ф физически, а, поставить, э, так сказать, каких-то, м, людей, которые будут штрафовать за то, что человек где-то мусорит, ну, слишком большая территория, например, да, Российской Федерации, чтобы всё это контролировать. Поэтому важно, чтобы человек понимал, что если он приходит в какой-то природный объект, он должен, сохранить его чистым.
<chuckles> Ну, в основном везде таблички пишут, когда это, м, какой-то парк или заповедная зона, да. Когда приходят в заповедник, там же даже таблички висят. То есть, э: "Оставьте там всё чистым". То есть: "Оставьте обочину чистой, не кидайте там", или: "Спасибо за у за убранное за убранную территорию".
Да-да, да, конечно. За то, что сохраняете чистоту, да, да. А, но в любом случае это каждый раз, она ответственность конкретного человека, да, м. Выбросил он окурок или нет, бросил он нам бумажку или нет.
А у тебя, скажи, было такое: вот ты шёл, например, с своими друзьями, и они просто кидали, допустим, какую-то бумажку именно целенаправленно или какую-то там бутылку, и ты им делал замечание?